ええ。ああ、じゃあ、もう本当に、もうわざわざプッチンプリンを買わずとも、やろうと思えば、ぐちゃぐちゃすることも出来るってわけなんですね。
<laughs> そうですね。もう今コンペティションになったら、あの、絶対プリンで優勝出来る自信あります。<laughs> 挽回出来ます。<laughs>
<laughs> もうそんだけ、あれなんすね。あれなんで、そんだけもう、自信を持って作れるスペシャリティー的なポジションにあるんですね、プリン。ええ、なんか、あれ、あるんですか？なんか、あの、ひ隠し味と言うか、なんか、よより、なんか、品としての、なんか、クオリティーを上げる為の、なんか、あの、コツとかってあったりするんですか？
はい。 はい、もう作れます。 ええ、何ですかね。なんかそんなに、こだわってはないですけど、まあ、レシピとか見ると、なんかバニラエッセンス入れると香り良くなるよ、とか、見るんで、まあ、バニラエッセンス入れたり、ちょっとキャラメルソースを下に入れるんじゃなくて、最後に上からかけたりとか。<chuckles> なんかちょっとした、そう言うのはそう、そうなんですそうなんです。はい。まあ、そう言うちょっとした事はやる事もありますけど。
うーん。 うーん。 はい。 はいはいはい。 ああ、ああ。 ああ、確かに。それだとね、救いきれない場合ありますもんね、なんか、なんとか。 ああ。 あ、なるほどなるほど。まあ、でも、べベーシックな、まあ、オーソドックスなプリンであっても、全然美味しくは作れるって感じなんですね。
そうですね。ベーシックなのが、結局一番好きなので、それ作るのが多いですね。
あ。な、なるほどなるほど。確かにそうかも、変化球よりもね、オーソドックスなやつが、が、案外なんか一番なんか皆の受け入れやすくて、最高だっていうのはありますもんね。<chuckles> いや凄いですね、なんか、ぐちゃぐちゃプリンから本物のプリンを作れるまでのね、進化の過程というか、なんか聞かせて頂けた感じで、凄いなんか面白いお話 <chuckles> 聞けたかなって言う風に思います。ありがとうございました。
シンプルが、はい。 うん、うん。本当そうです。はい。シンプルが一番良いと思います。 <laughs> <laughs> はい。はい、なんかちょっと、くだらない話ですけど、聞いて頂いてありがとうございました。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
はい、失礼します。